Hımm. Sen bunu birazcık, ya, iyi yönde, ııı, kullanmayı, eee, seçtin ve bu şekilde hayatına yansıttın. Peki biraz da böyle, aaa, geçmişe gidelim. İlk böyle aaa, hani, bunun bi farkında değildin sanırım. Eee, bunun, böyle, ne zaman hayatında bir problem, ııı, yarattığını ve, hani, aaa, fark etmeye başladın? Ηani, ııı, i bu ilkokulda mı ortaokulda mı? Ηani o ilk seni, böyle, bunda problem ya i aaa, yaratan ve, hani, "Ne oluyor ya? Αcaba ben niye bunu başaramıyorum? Ya da niye zamanında yapamıyorum?" diye böyle bir süreç geçirdin mi hayatında?
Evet, aynen öyle. Κesinlikle. Tabii. Tabii ki, evet. Hı hı. Evet, anladım. Hı hı. Anlıyorum, evet. Hı hı. Tabii, özellikle lisede biraz daha o düşünme süreci, ergenlik falan derken illaki düşünme fırsatı buldum. İlkokul ve ortaokulda yine biraz daha çocuk olduğum için hâliyle çok fazla sorgulamıyordum bu durumu. Hani, benim görevimmiş gibi davranıyordum ama mesela bir sınavdan 100 almak benim orada komple görevim değil. Bis bir sınavdan iyi bir not almak benim görevim. Burada mesela, eee, ailemin etkisi mesela ilkokulda özellikle benim ablamlar biraz daha akademik olarak başarılı oldukları için benden de hâliyle, eee, erkek çocuk olarak başarılı olmam bekleniyordu ailedeki tek erkek çocuk olduğum için. O da mesela benim üstümde ekstra bir baskı yaratıyordu. O mükemmeliyetçilik duygusunu, iii, hi iii, hissediyordum aslında arkadan arkadan. O da aslında bir stres yaratıyordu ve bunu fark edişim benim biraz daha lisede doğru oldu. Dediğim gibi o düşünme sürecine girdim. Hani, görevlerimin aslında benim, eee, sınavdan eee mükemmel not almak değil de iyi bir not almak olduğunu fark ettim. Konuları iyice öğrenmek olduğunu fark ettim. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığımı fark etmeye başladım aslında.
Evet. Hımm, anladım. Hımm. <tsk> Peki bunu s ııı, daha sonradan, böyle, ailenle oturup konuştun mu? Yani, hani, aaa, böyle, hani, ne neler yapmış olabileceklerini, böyle, geçmişe döndüğünü, hani, bunu senin nasıl olumsuz Veya olumlu da etkilemiş olabilir, hani, sen olumlu çıkarımlar da p yapmışsın, eee, bunun üzerine hep. Ya, belki de seni hayatta daha hırslı olmaya daha, böyle, yaptığın şeyleri böyle, ııı, ince ince, detaylı detaylı inceleyip, eee, bu şekilde yapmaya Bir de, hani, sen de zaten bahsettin. Çok fazla bir bunun, aaa, baktığında zamansal zaman yönetimi kısım aaa, kısmında bir problem oluşmuş sende. Eee, ondan bahsediyorsun. Hani, mesela ailende, aaa, ilgili mesela hatırladığın geçmişe döndüğün, işte, "Βana hep böyle derlerdi, şöyle yapar" işte, d Αaa, hani, bunun gibi bir anıların var mı, böyle, bahsedebileceğin?
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii, aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, tabii dediğin gibi aslında mükemmelliyetçiliğin iyi yönlerini de çok fazla keşfettim. Dediğin gibi, böyle, çok hırslı oldum, eee, olayları didik didik inceledim ve e en küçük ayrıntılarına kadar odaklandım. Bu da aslında güzel bir şeydi, eee, baktığın zaman. Eee, en ince işçiliğine kadar, eee, bütün bilgilere sahip olmak, her şeyi iyice bilmek ve detaylı olmak. Eee, tabii ki bu s zaman yönetimi de büyüdükçe biraz daha kontrollü hâle geldi. Mesela çok daha hızlandım. O detayları bilmek aslında o bilgileri iyi öğrenmiş olmak bana çok, ııı, büyük artılar da sundu ama günün sonunda o s psikolojik boyutuna baktığım zaman, bana çok stres yarattığı zamanlar oldu. Onlar beni, eee, insan olarak çok yıprattı ve çocukluğumu belki de tam olarak yaşayamadım diyebilirim yani.
Hı hı. Evet.

Evet, evet gerçekten, hani, ya, bu bir denge d baktığın gibi. Bazı insanlar da ben ben beceremem, ben yapamam gibi bir yerden yaklaşır, daha sonra onu yükseltir. Sen çok yüksekten başlayıp onu z düşürme yolunda gitmişsin birazcık. Aaa, a anladım. Yani, aaa, p peki, aaa, onun dışında, aaa, t ne sorabilirim diye düşünüyorum. Hani, aaa, bu, ııı, mesela fiziksel olarak da fiziksel özelliklerinde de çok mükemmel olduğunu düşünüyor muydun? Yoksa daha sadece, böyle, hayattaki, aaa, böyle, şeylerle, yaptığın şeylerle mi ilgiliydi yoksa aynaya baktığında, "Ya, çok yakışıklıyım ya. Çok güzelim ya." Hani, böyle bir şey de var mıydı?
Aynen öyle. Evet, evet. Hı hı. Evet, aynen öyle. Kesinlikle. Hı hı, evet. <laughs> Yani, ben kendimi fiziksel olarak çok, u beğenen biri değilim. Kendimi ortalama insan olarak görüyorum açıkçası. O konuda çok fazla bir mükemmeliyetçiliğim yoktu. Ben genel olarak hayatımda ve kişiliğimde mükemmeliyetçiliği, eee, edinmeye çalışmıştım, hani. Sonuçta birazcık da fiziksel özellikler kalıtsal şeylerden geliyor ya. Annen baban neyse sen de os osun günün sonunda. O yüzden bu değiştirebileceğin şeyler değil. O yüzden ben biraz daha kendi başıma değiştirebileceğim ve kararı kendim alabileceğim şeylerde mükemmeliyetçi olmayı seçtim a seçmiştim aslında.
Hı hı. Evet. Anladım, anladım. Yani, çok teşekkür ederim. Çok böyle, aaa, güzel bilgilendirici bir sohbetti benim için. Bütün hayatını, eee, paylaştın detaylarını, bu problemle nasıl yüzleştiğini, olumlu olumsuz taraflarını çok iyi farkına vardığını ve bunları çözümleyip bir denge noktasına ulaştırdığından bahsettin. Tekrar teşekkür ediyorum. Aaa, ımm, kendine e kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.
Rica ederim. Çok teşekkür ederim. <chuckles> Evet. Evet Evet. Rica ederim, ne demek. Benim için de çok keyifliydi.